¿Sabes? Quiero contarte un poquito de algo que me está pasando últimamente. Algo que ya ya llevo arrastrando, ¿sabes? ya lo llevo arrastrando desde hace un un ratito. Sí, ya llevo tiempo como que arrastrando este problema, eh, ¿y qué problema es? Pues, que últimamente siento que no encu no tengo tiempo para ciertos hobbies. Pues pues más que nada fuera del trabajo o algo por el estilo, no. O sea, son cosillas que pues, ya son nada más, eh, como para para mí que anteriormente pues, solía hacer, ¿no? Y de qué te estoy hablando? Pues, en un principio, em, fíjate que a mí me ha gustado desde siempre dibujar. La verdad es que dibujar creo que es una de mis de mis pasiones que tengo más grandes, y otra, pues, como que algo más de ocio es jugar videojuegos, ¿sabes? Eh, en un principio, pues, de menos con los videojuegos. Recuerdo que pues, antes, anteriormente, jugaba con amigos como eso de las 11 de la noche y terminábamos hasta por ahí de la 1, 2 de la mañana, ¿no? Y cosas así. Sí, sí, sí. O sea, era era bastante bastante agradable, bastante divertido y pues bueno, actualmente, pues, mis amigos incluso todavía siguen ahí, pero, pues ya no también sigue siendo como de que no. Pues, saben qué vamos a conectarnos a las 10 y a las 12 ya nos vamos, no máximo. Sin embargo, este, pues, yo como que ya no puedo introducirme a esta situación. Y ahora con el tema del dibujo, pues menos, lo tengo súper abandonadísimo. O sea, realmente me ha pasado que que he intentado, o sea, créeme que he intentado a lo mejor así como que ciertas cosillas como no sé, voy a dibujar 20 minutos al día, ¿no? Aunque sea aunque sea que me de 20 minutos. Pero, de esos 20 minutos, eh, 10 minutos, me quedo pensando qué voy a dibujar, eh, 5 minutos, me quedo pues, ahí como que haciendo trazos a lo a lo torpe y ya en otros 5 minutos, eh, ya se me fue completamente la idea, y pues, ya nada más cierro y digo: "Ah, ya mañana le sigo" y ese mañana pues, nunca llega, ¿no? Entonces pues, actualmente lo que me ha me ha pasado es eso, y pues bueno, ¿de dónde sale también como que esta situación? O, ¿por qué esta falta de tiempo? Eh, pues mira, actualmente pues sí, trabajo trabajo por las mañanas, pero, pues bueno, trabajo desde casa. Entonces pues, es como que uno pensaría que me daría más tiempo, ¿no?, <chuckles> pero pero tengo el conflicto de que trabajo desde casa, y como estoy trabajando en casa, pues, de repente también que sale que hacer como que ciertas labores aquí dentro de la misma casa, como que lavar tal cosa, hacer el el los quehaceres del hogar. Y pues, también como que estar apoyando ahí, no, como que en el en el día a día, pero, pues bueno, o sea, del trabajo termino como por ahí de las 6, 6:30 de la tarde, más o menos y pues, de ahí es cosa de salir a comer algo. Eh, pues, tener que bañarme, tener que pues, hacer como que mi mi rutina y no más de que lavar trastes y todo este rollo
Ujú. Okey. Mm. ¡Órale! Una velada. <chuckles> Ujú. Ujú. Ajá. <giggles> Okey. Ujú, sí.
y una vez que ya hice todo esto, pues, ya me dieron aproximadamente las 10 de la noche. Entonces, o sea, ya ya aquí que como que ya se me pasó todo el tiempo y pues, ahora qué sigue. Eh, tengo que decidir qué hacer de cierto modo. Si me faltó hacer algo del trabajo, pues, lo tengo que terminar, y luego pues, ya voy terminando como hasta por ahí de las 11, incluso hasta las 12, y ya cuando yo ya tengo tiempo, así específicamente para mí, estamos hablando de que ya son casi las aproximadamente las 12, o hasta la 1 de la mañana. y entonces pues, aquí sí es, eh, pues, yo creo que voy a jugar un ratito, y ya veo la hora, y es como de que no no, ya ni de ni ni ni <chuckles> ni voy a poder hacer nada. No voy a poder jugar, pero bueno, entonces voy a tratar de dibujar, pero, igual es lo mismo de que ¡ay no! Ya estoy muy cansado. Ya mañana veo qué hago, y pues, ni una ni otra la volví a hacer, y así me pasado y así se ha ido aplazando durante mucho tiempo, y la verdad es que es es algo que sí me anda frustrando relativamente, porque, como que también siento que ya no le encuentro el gusto a estas situaciones, ¿sabes? Pero pues, al mismo tiempo, como que no quiero dejar ir estos hobbies porque, pues realmente son lo que me apasiona. Son cosas que me llenan. Entonces pues sí, no sé específicamente <chuckles> qué hacer y pues, más allá de desahogarme. Pues sí sí, como como a forma de consejo. Sí, me gustaría saber, ¿qué qué podría hacer, para poder abrir un espacio, o hacer algo para esta situación?
Ya. ¡Oh! <laughs> Ujú. Ujú. Bueno, este, por lo que tú comentas, bueno, es es es frustrante no tener tiempo para para tener, este, ya espacio para ti. Este, según entiendo, eh, déjame hacerte una o dos preguntas para yo ponerme bien, aunque me diste mucho contexto, entender bien la situación. Tu trabajo tu trabajo dices que es, eh, muy absorbente, por lo que por lo que escucho, este, incluso en la noche, todavía puedes seguir, eh, terminando algunas cosas. Este, ¿hay alguna manera de de acotarlo, de eficientarlo o o de tomarlo a lo mejor por bloques para que pudieras tener un poco más de tiempo disponible?
Sí, sí, sí, adelante. Y pues sí, de cierto modo, sí existe una una pues, una forma, nada más que también como que que en esa situación, eh, pues, me veo como que obligado, ¿sabes? A empezar a trabajar desde las 8 de la mañana y terminar a las 5, o 6, de la tarde, como te comento, porque yo a veces siento que si ya trabajo, todavía a eso de las 8, 9, eh, siento que ya se me fue completamente el día, y que ya no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, de cierto modo, sí podría separarlo. Sin embargo, el problema es que, pues, como que hay hay cositas que ya de por sí van metidas entre estas horas de trabajo, que, pues, es, eh, el desayuno, el almuerzo y la comida. Entonces, pues es como que incluso hasta sacrificar tal vez una, o dos cosas que, pues, también no no me gustaría por completo, como que mover todo mi horario, pero bueno, también, pues creo, que sería posible mover el horario, ¿verdad? Pues al final de cuentas, uno lo puede hacer, pero, pues, como que no lo he pensado y no lo he tratado de de hacer. Por lo mismo de que me da, eh, no sé, no no me gusta salirme a veces hasta de la zona de confort. Entonces, pues, como que mover mis tiempos significaría a lo mejor, este, pues, sentirme incómodo, ¿no? Tal vez los primeros días, pero pues, prefiero evitar esta incomodidad, tal vez.
Ujú. Ujú, ujú. Okey. Sí, sí, sí. Mm. Okey, ¿y y tienes algún día de descanso o 1, 2, un un medio día, o alguna cosa así?
Eh, sí, sí. Fíjate que pues por ejemplo, suelo trabajar o sea, si de esta manera trabajo de lunes a viernes, y los días sábados, este, a veces si es posible, trabajo de otra cosa, pero, pues si no, los sábados y domingos trato de dejarlo siempre para descansar más que nada.
Ujú. Okey okey, porque, eh, quizá ahí se abriría una ventana de oportunidad para que tú pudieras, este, dedicarte un poquito a tus hobbies, ¿no? Este, que a lo mejor la idea puede ser que em, algo que te podría servir, por ejemplo, para el dibujo es que te pongas un proyecto y que digas, voy a hacer un retrato, voy a hacer, no sé qué tipo de dibujo haces, ¿es es cómic, es retrato, es, este, paisaje, o qué tipo de de, eh, arte haces?
Ujú. Eh, pues, sí, o sea, realmente no tengo algo en específico, pero, pues sí, suele ser como, pues, a veces retrato, un poco de, este, como de surrealismo, más o menos por ahí. Me gusta también experimentar mucho con colores, con pinturas, este, acrílicos, acuarelas, eh, pero sí, o sea, y de hecho, pues, también muchas veces más como que de de tratar de copiar algo que estoy viendo, ¿sabes? O sea, no buscar algo en específico. Ujú, sí, sí, sí.
Ujú. Okey. Ujú. Es una réplica. Okey. Digo, a lo mejor ese podría ser una una manera de comprometerte contigo mismo, decir a ver, voy a a ahorita viene Navidad, quiero regalarle un cuadro a una persona, o quiero tener algo yo para aquí para la cena de de que el fin de año. Y comprometerte a hacer un proyecto y y a lo mejor los fines de semana a hacer un espacio. Digo, el tiempo siempre se co se va y se consume igual que el dinero. Pero, este si tú apartas un poquito de tiempo y haces, digamos una cita contigo mismo, pues, puedes dedicarla para ese propósito, ¿no? Este abrirte un espacio. Y con la cuestión de los juegos, pues, depende más de la disponibilidad que pueden tener tus amigos este por, eh, las noches del fin de semana, pueden ser también 1, 1, o 2, veces al mes, una cita para poder trabajar y y o jugar con ellos, en ese en esa actividad, ¿no?
Sí, pues sí, bueno, también también podría ser una situación. Es que también, o sea, la bronca <chuckles> es que estos chavos, ya tienen su horario de juego, ¿sabes? Y y también otra situación otra situación que pasa mucho con eso de los videojuegos es que, mm, yo ya estoy trabajando y ellos, eh, todos están en la escuela. Entonces como que tienen un poquito más de disponibilidad de tiempo, pero, igual de repente, como que, o sea, ponen su horario ponen su horario en específico, ¿no? Y, por ejemplo, fines de semana, pues, es cuando ellos disque ocupan para hacer cosas de sus tareas, o incluso, pues, estar con su familia. Entonces, pues, también como que esta apertura a veces no existe, pero, pues bueno, sí, claro. O sea, sí podría, eh, creo que lo que sí podría hacer es es platicar con ellos, <chuckles> intentar platicar con ellos para para ver si se puede abrir un espacio en alguno de estos momentos, ¿no?
Ujú. Ujú. Oh, ya, ya, ya. Ujú, mm. Ujú. Okey. Sí, digo, este, em, desafortunadamente, la situación es es distinta ya. Y tú ahorita tienes una exigencia de tiempo más más, eh eh, formal y dedicada. Entonces, ahí el que tendría que pedir una oportunidad de que se abriera un espacio en los horarios que tú tienes, pues, serías tú. Sí, platicarlo con ellos, este, tranquilamente y ver si si es posible que 1 o 2, se se unan, y puedan ya, este, eh, poner alguna, eh, rutina de de los fines de semana, que es cuando tú podrías, ¿no?
Sí, sí, sí, por supuesto. Es que sí, o sea, creo que la comunicación de parte de ellos es es clave, o sea, <chuckles> más que nada para solucionar ese problema, pues solamente es comunicación y, bueno, que también te he de decir que no solamente es como que jugar juegos con amigos. O sea, incluso, pues, estos juegos de un solo jugador a veces también los tengo ahí como que puestos y nada más los voy posponiendo, posponiendo, posponiendo porque de plano, pues, como que no me sale la motivación de de hacerlo, ¿sabes? O sea, como que hasta me estreso antes de querer empezar a jugar. Y también me estreso antes de querer empezar a dibujar. Entonces como que como que siento que es algo que me está ahí molestando bastante. O sea, sí quiero hacerlo, pero al mismo tiempo, como que algo me detiene y ese algo, pues, soy yo. <chuckles>
Ujú. Ujú. Ujú. Mm. Okey. Ujú. Ya, ya, ya. Pues sí, a lo mejor ahí lo que conviene es que hagas alguna rutina de de, em, desestrés. No sé, alguna tipo de de meditación, de relajación, algún ejercicio, este, para que puedas tú, digamos, que ir deteniendo tu tu dinámica y y poder tranquilizarte y, a poder envolverte, eh, enredarte en en tareas que son satisfactorias para ti, ¿no? A lo mejor por ahí habría que buscar la la falta de motivación, que lo que quieres tú es más bien, en lugar de enrolarte en otra cosa, este, mejor primero relajarte. Entonces a lo mejor eso te puede servir, una rutina que digas tú, este una meditación, o una este tipo de ejercicio, yoga, estiramiento o algo, ¿no? Respiraciones o alguna cosa.
Claro. Sí, sí, sí. Pues, voy a intentar voy a intentar genuinamente hacer algo de esto principalmente, creo que la meditación es algo que no lo había pensado, eh, <chuckles> la verdad es que sí y pues pues, nada, la verdad. Muchas gracias por escucharme principalmente. Creo que también contarlo y contárselo a alguien que no sea, como que alguien de mi círculo, eh, me ayuda bastante porque, pues, de hecho, ya de diciéndolo, creo que entiendes un poquito más el problema. Sin embargo, también te agradezco mucho por el consejo, incluso por esos consejos para para el dibujar. Eh, me quedo muchísimo con lo de tener un proyecto y sobre todo la meditación, también para poder encontrar como que esta paz dentro de todo este caos que estoy llevando. Sin embargo, pues, nada. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por tu tiempo y espero que te encuentres muy bien.
Claro. Ujú. Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias.